ああ、そうですね、ちょっと、日中、割と、あの、出歩くようにして、少しストレスを減らしとかんかな。
そうですね、そんな、もう運動って、その、走ったりとかじゃなくて全然いいんで、まあ、ちょっと買い物に行く時に、ちょっと、なんていうんすかね、と遠回りするとか、そんぐらいでも多分、全然運動になるんで。
はい。 ああ。 うんうん。 そうですね。いや、今日話して良かったです。なんか、こう、いろいろ、あの、自分では思いつかな、あの、アイディアがもらえたので
はい。ああ。 はい、よかったです。
はい。ちょっと、すあの、吐き出してスッキリしましたし、<chuckles> ポテチ食べてるの、バカにしないでくれて嬉しかったです。<laughs>
<laughs> <laughs> いやいやいや、よかったです、力になれて。
あ、はい。今日、聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
いや、あい。